Расскажи про 1 концерт, который тебя впечатлил.
Ой, ты знаешь, а а, наверно, первый такой, который вот у меня отпечатался прям в, э, в мозгу, был, наверно, э, вот лет, наверно, в 16. Вот я где-то с 15 лет начала ходить на всякие разные концерты, жить подвальной жизнью. <chuckles> А, а, а так получается, что я взрослела, а, вот и росла, э, всю сознательную жизнь в Москве, и, м, как раз м, м, пришлось на эпоху, ну, большого количества всяких ра э, рок-панк, альтернативных групп, и было очень много клубов различных. Но, а как правило, это были какие-то подворотни, честно сказать. Вот и п много очень каких-то почему-то подвальных помещений. Я не знаю.
Мгм. Мгм. Так. "Подвальный". Что это значит- "подвальный"? <laughs> Ага. Мгм. А. <laughs> Ну, в прин может быть, потому что это пророк всё-таки, поэтому.
Может быть. Мне кажется, это потому, что еще мы часто ходили на какие-то неизвестные группы, и они действительно выступали в каких-то, ну, таких не супер больших, не супер популярных местах. А, но при этом там могло там за за день пройти по 16 групп. Ну, то есть там н-да да.
Мгм. Мгм. Ничего себе! За день? То есть это какой-то консолидированный концерт?
Да да, это, кстати, очень часто была практика. И вот почему-то вот такие концерты я больше помню помещение, <chuckles> а не то, что там происходило б там. Да да.
Да? <laughs> То есть из 16 групп <laughs> не запомнился никто, но зато помещение очень хорошо запомнилось?
<chuckles>

Да, я не знаю, но она такая, как бы, ав да зе м довольно тяжелая местами. <exhales> <chuckles> Вот. А вот.
Мгм, мгм. Но это не та музыка, по кот под которую можно там что-то танцевать, то есть это вот сидеть, да, думать, э, что они поют, раз такие тексты сильные?
Ой, я, нет нет, это вот, э, по про прыгать и скакать, это не про сидеть точно. <chuckles> Это все равно концерт, да, это всё со со слэмом, с кри ну, с вот этим вот, э, с э, да, вс все, а, такие вот заряженные кричат, прыгают, да. То есть я 1, конечно, концерт так не делала. Я там больше с краешку. Вот это. <laughs> Да, абсолютно верно. Ну, потом уже как-то, э, да, а, по понравилось, подрыгалась там немножко. И действительно, я на нь на их концертах была еще неоднократно. И вот спустя много лет последний раз, наверное, лет 5 назад, то есть это уже очень, ну, как бы, с 1 концерта прошло много врем
А, о в здорово. <laughs> Мгм. Так, ты присматривалась к ним на 1 концерте. Мгм. Мгм. Ничего себе. Слушай, ну, то есть, можно сказать, что, в принципе, ты стала фанатом этой группы?
Ну, поклонницей, скажем так, я всё-таки, да, как-то никогда себя не причисляла ни к фанаткам никого и ничего, потому что я могу их не слушать даже между этими концертами. Вот. Э, но, ты знаешь, у нас стала традиция с подругой, мы, э, стали ходить на концерты. Вот они где-то там раз в год. Ну, начинался тур, да, вот так по России, там, да. И вот было там 1 концерт в Москве стандартно, 1 в Питере, да, там и начинается. Вот группа сама из Уфы. А, и, о, вот мы всегда смотрели, когда концерт, с он еще был не так недалеко от моего дня рождения обычно. И мне подруга всегда дарила билеты на этот концерт. И мы с ней шли вдвоём. Традиция.
В какой-то степени. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм, мгм. Так. Мгм. А! <laughs> Ну, слушай, это здорово, не надо заморачиваться с подарком, не надо думать, а что же я подарю? <exhales>
Абсолютно. Точно. Да. А, и вот так получилось, что мы ходили очень <grunts> ну, так регулярно, я бы сказала бы, для вот взрослой жизни уже, не когда тебе, да, там твои там пи пи 15-17 лет, когда ты полностью свободен и делаешь, чё хочешь.
Н-да, и ты потребляешь всё, весь любой консе контент.
М, да, да. А, йи э, я уже правда видела, как вот эти как люди приходят туда с детьми, хотя это, ну, совсем не для детей. Но просто вот они выросли
О, ничего себе. А вот, кстати, ты кого-то привлекла из своих, э, м может быть, из своих, э, там, мужа, детей или каких-то своих вот близких других подруг вот к этой группе, чтобы они тоже, э, во вовлеклись в их творчество?
Мгм.

Ну нет, я бы не сказала бы, я, наверно. Ну, как бы я точно по мне это не было видно. Ну, как бы, что вот я как-то отдельно одевалась, не
Мгм. То есть ты как-то нейтрально была одета, да, ты просто на них на, э, за ними наблюдала, за всеми ребятами этими?
Ну да, да, не было чего-то конкретного, да, а. И вот да, и получается, что ты, в общем, большую-то часть времени ты просто, э, общаешься со своими же друзьями, э, и просто с и периодически послушиваешь чужие группы. А группы, все говорю, не очень выдающиеся, потому что, ну, они, как правило, кому-то подражают. Да, вот, просто.
Мгм. Мгм. А, ну да, но они ещё не выработали, наверное, какой-то свой стиль определённый, если они молодые ребята.
Да да. Абсолютно верно. И я думаю, что просто, как бы, да, там и у многих не было особо каких-то способностей, это просто было очень модно. Ну, вот если ты слушаешь такую музыку, это было очень классно для ребят, потому что, ну, девчонки вокруг вертятся, да, вот какие-то с тобой ходят, да, всё время, потому что ты играешь, ну, там на бас-гитаре.
<laughs> Мгм. Мгм. Ну да, но всё-таки это, наверное, привлекает всё-таки внимание. Это достаточно редко, наверное, было.
Э, ну вот в нашей компании часто, а так, конечно, да, я думаю. Вот это, ну вот, единственная всегда проблема была барабанщика, потому что, ну, за за гитарой удобно ехать, это в это ж все в метро, естественно. Ну что ж, все едут, э, к с окраин со своих, да, в центр города куда-нибудь или на другой конец вот. И все, ну чё Да да, а он да, он с вот этими барабанами разными, там был бы основной, я уж не помню, как это всё называется. Да, значит, тарелки надо было. Ну, в общем, это было самое такое прям.
Почему? А, поня <laughs> Со своей аппаратурой нужно было перебираться по метро, да. Мгм. Слушай, интересно, клавишники они тоже везли с собой свои инструменты?